โอ้โฮ พอ เจอคำถามนี้ปุ๊บเนี่ย ทำให้นึกย้อนกลับไปนะคะว่า อุ๊ย สมัยก่อนกว่าจะฟังเพลงได้แต่ละทีเนาะ บางทีก็ต้องแบบรอรายการวิทยุเขาเปิดเราถึงจะได้มีบุญได้ฟังสักครั้ง เงี้ยค่ะ แต่ว่าพอมันมีแบบ เออ สื่อที่มันหลากหลาย มียูทูป มีอะไรอย่างอื่น Spotify ใด ๆ เนี่ยนะคะ มันทำให้แบบ เออ การที่เราแบบได้ ได้มองหาเพลงใหม่ ๆ สไตล์ใหม่ ๆ มันง่ายขึ้นจริง ๆ อะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม แล้วอย่างงี้เรารู้สึกเขิน หรือว่า เอ่อ รู้สึกยังไงเกี่ยวกับเพลงวัยรุ่นสมัยใหม่บ้างอะคะ มีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับตรงนี้บ้างคะ?
โอ๊ย ไม่เขินเลยค่ะ คือเราต้องบอกว่า ส ดนตรีสำหรับเราเนี่ย เป็นเหมือนเครื่องมือในการแบบทลายกำแพงทุกอย่างเลยนะคะ เราชอบดนตรีทุกอย่าง แล้วเราคิดว่าตัวดนตรีเนี่ย มัน มันไม่มีกำแพงกั้นเนาะ ระหว่างชนชาติด้วย ระหว่างประเทศด้วย เพราะฉะนั้นน่ะ ใน ในระหว่างเจเนอเรชันก็เช่นเดียวกัน เราเนี่ยจะเรียกว่าทันสมัยก็ได้นะ อย่าง เอ่อ เราชอบศิลปินแบบ K-pop อะไรอย่างเงี้ยคะ ตอนนี้เราก็กำลังแบบซ้อมร้องเพลง "Golden" ของ ของศิลปินเกาหลีอยู่เหมือนกันนะคะ <chuckles> ค่ะ โอ้โฮ ชอบมากนะคะ แต่ก่อนนี่คือแบบ โอ้โฮ BIGBANG นะคะ พี่ TOP พี่ G-dragon นะคะ ส่วนของ อ่า ทาง ฝ่ายหญิงก็อาจจะมีแบบ After School นะคะ มี อ่า KARA T-ARA อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โฮ รู้จักดีค่ะ
ค่ะ โอ้ สุดยอดเลยนะคะ ร้องเพลงเกาหลีก็ได้ด้วยนะคะ อะไรแบบนี้ โอ้ ดีค่ะ ค่ะ โอ้ เป็นคนที่ค่อนข้างทันสมัยเลยนะคะ <chuckles> แล้ว แล้วแบบเนี้ย ค่ะ ตามลูก ใช่ไหมคะ?
ตามลูกค่ะ <chuckles> ตามลูกค่ะ ไม่งั้นเราจะ เราจะตามเขาไม่ทัน แล้วเราจะไม่มีเรื่องคุยกับเขาด้วยนะคะ

อ๋อ ก็มีบ้างค่ะ อย่างที่แบบเล่าให้ฟังว่า พอแบบ อ่า วงสังคมในเรื่องของดนตรีเรามันกว้างขึ้น เรามีโอกาสได้ไปชมงานในรูปแบบอื่น ๆ อะฮะ อย่างเช่นเพลงคลาสสิก อย่างเงี้ยค่ะ ว่า โอ้ ทำไมเขาร้องเพลงแบบเหมือนแบบ ค เวลาเขาร้องทีหนึ่งตัวใหญ่มากนะคะ คือแบบเสียงผู้ชายก็จะแบบก้อง ๆ ใหญ่ ๆ ส่วนเสียงผู้หญิงก็เหมือนออกมาจากแบบโพรงกะโหลกของเขา อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง โอ้ มันอะเมซิง
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อันนี้คือเราไปดูคอนเสิร์ตเหรอคะ หรือว่ายังไงคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ มีโอกาสได้ ได้ไปกับกลุ่มนะคะ เขาก็ชวนไปตรงเนี้ย ก็ทำให้เปิดโลกทัศน์มาก ๆ ว่า "มันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย จากเด็กบ้านนอกแบบอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดเชียงราย อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาแบบ เออ อยู่ในพื้นที่ที่มันแบบเหมือนใหญ่ขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ ก็ตื่นตาตื่นใจมาก ๆ เลยอะค่ะ
ว้าว ค่ะ โอ้ ดีเลยนะคะ ก็เป็นอีก 1 ประสบการณ์นะคะที่ทำให้เราแบบว่าได้ผ่าน เอ่อ เหมือนเสียงเพลงอะค่ะ ทำให้เราเนี่ยได้มีประสบการณ์ในหลายรูปแบบนะคะ ทั้งร้องเพลงเอง ทั้งฟังเพลง ได้ไปดูคอนเสิร์ต อะไรแบบเนี้ยค่ะ อือ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก <chuckles> ค่ะ
ใช่ ถูกเลยค่ะ ค่ะ ชีวิตก็เต็มไปด้วยเสียงเพลง ใช่ค่ะ แต่ว่ายังไม่หมดนะ ยังมีอีก 1 สไตล์เพลงที่แบบว่าอุบเอาไว้ แล้วก็มาเล่าในตอนท้ายนี่แหละค่ะ
เชิญเลยค่ะ อยากจะฟังแล้วค่ะเนี่ย รบกวนช่วยเล่าเลยนะคะ
<chuckles> อ้าว ค่ะ คือคุณสามีน่ะค่ะ ตอนที่เขามาจีบเรานะ เขาใช้เพลงแบบว่าเพลงร็อกหนัก ๆ เพลง Metal น่ะค่ะ เอ่อ เอามาแบบให้เราฟัง เออ แล้วเราก็เป็นกุลสตรีนั่งถัก นั่งปักงานไป แต่หูเราน่ะฟังเพลงร็อกแบบ
โอ้โฮ! <chuckles>
ตอนนั้น ไม่เคยฟังเลย
อืม แล้วตอนฟังเพลงร็อก แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ?
คือด้วยความที่เราชอบดนตรีอยู่แล้วน่ะค่ะ เพลง เพลงสไตล์ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเพราะเราฟังได้หมด ดังนั้น ตรงนั้นน่ะแปลกใหม่มาก เพราะเราไม่เคยฟังเป็นเพลงสากลที่หนักขนาดนั้นมาก่อน ก็รู้สึก เออ ก็เป็นอีก 1 แนวที่ตื่นตาตื่นใจ แล้วก็ฟังได้นะคะ จนทุกวันนี้ก็
ค่ะ อืม ตื่นตาตื่นใจจริง ๆ ค่ะ <chuckles> ฟังไปด้วยยังตื่นเต้นแทนเลยค่ะ ก็ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์อะไรสนุก ๆ ให้ฟัง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ขอบคุณนะคะ ค่ะ
ใช่ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ ยินดีเช่นกันค่ะ สวัสดีนะคะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ